Eee, normal tencerede mesela, bir eti haşladığında, etin o yumuşak kıvama gelebilmesi için, herhâlde 1-2 saat falan, eee, kısık ateşte, eee, kaynatman gerekiyor. Eee, bu 2 saat demek, sürekli gidip bakmak demek, karıştırmak demek, işte suyunu ayarlamak demek. Eee, elektrik sürekli işte davlumbaz çalışacak, hani, oradan o havası gidecek falan, falan. Eee, baktığında bir eee, büyük bir enerji kaybı aslında ve eee, işgücü yani; sonuçta hep gidip, gelmen gerekiyor vs. Düdüklü tencere, basınçlı bir şekilde, kendi buharıyla, içinde, pişmesini sağladığı için, yemekleri çok daha hızlı, eee, pişmesini sağlıyor. Yani, atıyorum, bir yemek ye eee, et yemeğini, yarım saatte, eee, hazır hâle gelebiliyor. O yüzden de benim için, gerçekten hani, evet, elim ayağım gibi yani o düdüklü tencere hiç kalkmıyor ocaktan. Sürekli orada çünkü en hızlı yapabildiğim şey o. Çok seviyorum yani onu yapmayı.
Hı hı. A! Evet. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok çok fazla fark. Hı hı. <chuckles> Ne kadar güzel. Ya, hem hem dediğin gibi kendi hani, enerjinden kendi zamanından tasarruf ediyorsun ve hani 2 saat ve 30 dakika dediğin çok büyük bir fark var. 4 kat daha az zaman harcıyorsun. Eee, onun dışında dediğin gibi, bir de elektrik tasarrufu sağlıyorsun, burada. Yani, eee, hem ısıtmak için, hem işte davlumbazda bahsettiğin gibi. Çok mantıklı bir yolmuş. Vallahi gerçekten, eee, düdüklü tencere, <chuckles> çok güzel bir teknik. Eee, çok güzel bir Hı hı.
Tabii. Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Evet. Onun yanında, şey de kullanıyorum, airfryer da çok kullanıyorum. Mesela, eee, şimdi fırında aslında, eee, bence daha lezzetli oluyor. Airfryer'da birazcık kuruyor gibi geliyor yemekler. Ama şimdi fırını açmak, onun ısınmasını beklemek, ondan sonra orada o pişmesini beklemek, sonra soğumasın derken, eee, bence enerji anlamında eee, tükettiği enerji çok daha yüksek, eee ve daha uzun sürüyor. Ben, mesela küçük bir şeyse eğer, 2 kişilik ya da 3 kişilik hani, basit bir şey pişireceksem, mutlaka airfryer'a koyuyorum. İşte patates mi kızartacağım, hem daha az yağla; eee, Airfryer'a koyuyorum. 20 dakikada, 25 dakikada yemeğim hazır. Çünkü anında ısıtmaya başlıyor ve çıkarttığın anda da soğumuş oluyor. Eee, bunu da pratik, hani, şey olarak kullanıyorum. Yani, bence bilmiyorum, mikrodalgayı çok severek kullanmıyorum; ama hani, çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Airfryer'la ilgili bu kadar hani açıklanmış, çok sağlıksız olduğuna dair henüz bir şey okumadım. O yüzden de <chuckles> kullanmaya devam etmek istiyorum. Şimdilik benim kurtarıcım.
Ha, evet, değil mi? Hımm. Hı hı. Hımm. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Hımm. Çok güzel. Hımm. <chuckles>